Ben, en vrai, je suis un peu mitigée parce qu'aujourd'hui, j'ai un certain recul, heu, sur ça, c'est-à-dire que, des fois, on peut avoir un vrai coup de foudre avec, heu, certaines personnes et heu, on sent, voilà, qu'il y a, heu heu, une certaine ambiance, heu, qui fait du bien, heu, que la personne est à l'écoute, heu, qu'on rigole bien, qu'il y a beaucoup d'humour, heu et il y a aussi de la compassion, des choses comme ça, mais heu, ça c'est que, on va dire, heu, les prémices et après, en fait, on connaît pas vraiment le fond de la personne, c'est-à-dire qu'au départ, heu, voilà, elle paraît, heu, «toute jolie, toute mignonne» entre guillemets, et puis, hem, à un moment donné, beh, on se rend compte que des fois la personne malgré tout et ça peut arriver enfin, en tout cas, moi, ça m'est arrivée, que la personne en face, beh, elle est, en fait, vide, voilà, heu, que ça me correspond pas tellement, finalement, que ça m'apporte pas grand-chose, quoi et moi, c'est comme ça que je détermine si une personne, elle peut rester dans ma vie ou pas, c'est si elle m'apporte quelque chose. Bon, ça n'a pas toujours été comme ça, mais heu, avant du coup, heu, quand j'avais des amis, heu, par exemple, hem, au collège, heu, au lycée, heu, à la faculté, je me posais pas trop la question mais c'est vrai que, heu, arrivée à un certain âge, je dirais heu, ouais, 22-23. Mmh mh.
Ouais. Ouais. Ah! Donc te corresponde pas? Ouais, avec la maturité, peut-être, donc, toi, heu, toi, tu tu fais des rencontres spontanées mais tu as quand même besoin, heu heu, de construction dans le temps pour que ç pour que ça te corresponde complètement?
Tout à fait. Exactement, c'est ça, j'ai besoin de construction.
Et où aussi, tu as fait les plus belles rencontres?
Comment?
C'est où que tu as fait les plus belles rencontres?
Alors, c'est assez, heu, rigolo, on va dire, parce que ma plus belle rencontre, elle s'est faite sur les réseaux sociaux, heu ouais, ouais, après, bien sûr, heu, ça ne remplace pas le fait de rencontrer, heu, une personne dans la vraie vie, en fait, j'en ai 2, de belles rencontres, j'en ai pas qu'une seule.
<chuckles> Bah, oui! Et heu, tu pourras me dire, est-ce que c'est des rencontres amoureuses ou heu, plutôt amicales?